Oo. So, 'yong para bang ano, ah, nagtitinginan lang sila. Hindi naman masyadong nag-uusap. Parang awkwardness, parang may gano'n. Oo, na nagsimula min hmm. 'Yan mabigat sa ganiyan. So, importanteng importante na hindi lang ba 'yong, mismong trabaho natin 'yong i iniintindi natin. 'Yong relasyon din nga natin sa ating mga katrabaho, 'di ba? Mm.
Mhm. Okey. Kaya nga. Hmm, parang mabigat 'yong ganiyan, ano. Kaya nga. Tama. Oo, sang-ayon ako sa sinabi mo, talagang totoo 'yan. Minsan ano, eh, tatamarin ka rin pumasok kapag mayrong parang kaalitan, 'di ba, sa trabaho? <chuckles>
Mm. Tama. Iyon! Tama, tama, oo. Oh, parang ayaw niya na ngang pumasok. Oh. Hmm.
Kaya nga, eh. Ayun sige, ano mayro'n ka pa bang dagdag na katanungan?
Mm.